Ikuwento natin yung ano, yung mga success stories na ano, na may mga lugar na umunlad dahil sa tamang lider na nanalo, 'di ba? Kasi kung marina marinig nila yun eh
Nangyari, 'no? Oo, mga epekto noon. Tama, oo.
mas magkakaroon sila ng pag-asa na posible pala ang pagbabago basta't sama-sama lang tayong kikilos, di ba?
Mm. Oo, di ba? O ayun parehas din na sa inyo parang naalala ko lang sabi niyo kanina na yun nga, may mga tao na parang iniisip na walang pakialam, eh, sabi nila na wala ring magbabago, 'no, parang madalas kasi nadidismaya na sila. So, ganun nalang. And minsan din sinasabi nila na, "Ay, pare-pareho lang naman yan," so ayun. And lalo na yung pinakahuling sinabi mo kanina, yung iba wala din talagang alam sa proseso, sa pulitika, so, mas maganda na parang nagagabayan, lalo na ngayon kasi sobrang ano na eh, sobrang bilis na, sobrang nandiyan na yung social media, di ba? So, yung mga kabataan nakakapag-post, nakakapagbigay impormasyon, mas gamitin natin ng tama kaysa yung pa ise-share natin yung mga nagpapapogi, nagpapaganda, nagbubudots, di ba, grabe. <laughs>
Sa'yo ba? Mhm. Hmm, tama, tama. Mm. Tama, tama. Tama. Tama, tama. Hmm, tama, tama. Tama. Oo nga, 'no? Nagbudots lang. <laughs> Sinawi sayawan lang nanalo na. <laughs>
Sa palagay niyo, <chuckles> opo ito, sa palagay niyo? Oo, sa palagay niyo ano-anong maaaring mangyari kung mas naging aktibo ang mga kabataan sa pagboto? Yung mabilis lang, oo.

Oo nga.
Kasi, kawawa tayo, eh, 'di ba. Tapos 'yon, naramdaman natin din 'to, siguro 'yon nga, kagaya ng sabi niyo, 'yong sobrang traffic, 'no. Kulang 'yong urban planning, 'yong mga
Oo nga, eh. Buti am Oo nga. Kapagka peak, taas 'yong mga presyo, 'di ba.
Oo, mga presyo. Tapos, napansin niyo 'yong ibang mga lugar wala ding mga maaayos na health center, eh, 'no. Hindi kasi prayoridad 'yong mga ganito para sa kanila. Mas okay sa kanilang kumita, magparami ng kayamanan, kaysa payamanin ang bawat Pilipino.
Oo nga. Ah Oo nga, 'no.
Mm. So ayun. Parang lahat ng ito galing talaga sa mga ano, nasa sa atin din talaga 'to, eh. So dapat, um, dapat patuloy tayong mas maging handa, mas maging matalino. Kasi hindi mo naman, natin 'to mararamdaman agad, eh, 'pag nilagay natin diyan sila. Pero paunti-unti, habang tumatagal, mararamdaman natin na, oo, mali, na magsisisi. Oo.
Mm. Tama, tama. Tama. Mm, tama. Na maramdaman natin. Tama, tama. Lalo na ngayon, eh, nagsisi ako na 'tong presidente ngayon ang nanalo, 'di ba.
Ayun. Oo, bakit 'yon ba 'yong pini binoto mo din dati?
O, binoto ko 'yon. Pero pinagsisihan ko talaga na bakit binoto ko pa 'to.
Grabe. Oo, 'no.
Nabudol tayo. <laughs>
Kasi, oo at, parang ang ang tanong ngayon lahat, eh, nasaan na ang presidente, 'di ba?

Halimbawa, ano paano mo mararamdaman 'yung pagsisisi kasi hindi ka bumoto kaya nanalo 'yung ayaw mo, oo?
Ah. <clears throat> Ah, ano, kasi maiinis talaga kasi siyempre hindi ko gusto 'yung nanalo 'di ba, tapos it ito 'yung gusto ko. Kahit hindi ak kahit binigyan man ako o wala basta't 'yung gusto ko talaga na partido, eh, 'yun dapat 'yung sana'y manalo. Eh, wala na tayong magagawa diyan, let's say hindi kasi ako bumoto, baka
Oo. Mm. 'Di ba? Oo. 'Di ba, tapos mas mas masakit pa kapag ano, nanalo lang 'yung kalaban ng isang boto. Oh, eh, di sana 'yung isang boto mo na 'yun na-tie pa or nanalo pa, oo, 'di ba? Kaya sobrang importante ng bawat boto talaga, ng bawat tao, 'no, bawat Pilipino. Ayun.
O nga. Oo, counted na sana 'yun, 'di ba? Tama, tama. Tama, sang-ayon ako diyan.
Mm, sa tingin mo ano, um, paano nakaka-apekto 'yung boto natin sa buhay naman natin araw-araw?
Ah, ano nakaka-apekto ito, kasi ano, um
Mm.
Kasi 'yung mga ibinoto nating leader, eh, sila 'yung gumagawa ng mga batas 'di ba. Kumbaga desisyon at pulisiya sa direktang maka-apekto sa kung paano tayo nabubuhay. Gaya nalang ng mga, presyo sa
Ayun, oo. Mm. Mm. Bilihin.
mataas ang presyo ng bigas, gulay, pamasahe, kuryente, sino ba ang may kontrol 'di ba, 'di ba, gobyerno?
Oo. Mm.

Um, ikaw ba sa tingin mo ano yung nangyari kapag maraming tao ang hindi bumuboto? Mm.
Ano, um, sa tingin ko kapag hindi tayo bumuboto nawawalan tayo ng karapatan magreklamo, 'di ba?
Mm.
Kasi halimbawa, eh, reklamo tayo ng reklamo na ang dami nating problema sa kalsada, lokasyon o kaya sa kalusugan pero, nung eleksyon ay hindi tayo bumoto 'di ba?
Tama. Mm. Mm.
So pa'no natin aasahang maririnig tayo kung hindi tayo nakisali sa proseso 'di ba?
Ayun ang ganda niyan, oo.
Kumbaga mahirap mong tanggapin pero kasali tayo sa problema yung pinili nating hindi makisali 'di ba?
Oo. 'Di ba? Ang ganda no'n, kasi parang 'yun nga kapag hindi tayo bumoto kapag maraming hindi bumoto ang nangyayari parang siyempre konting porsyento lang, hindi lahat yung nagdesisyon para sa lahat 'di ba? So parang oo.
Oo, tama. Tama, tama 'tsaka mm, 'tsaka ano kapag low turn out ang eleksyon mas malaki ang tyansang manalo yung mga hindi karapat-dapat. 'Di ba, la lalo na yung mga sikat, may pera or may makinarya para sa vote buying 'di ba? <sniffs> Kasi, kasi yung mga taong seryoso sa pagbabago, eh, <clears throat> 'di ma-boto. So sino ang bumoto? Eh, 'di, yung mga nabigyan lang ng pera 'di ba? Yung walang pakialam kung qualified ba talaga yung kandidato, 'di ba?
Ayun, oo. Mhm. Mga sikat 'no? Grabe talaga! Oo. Tapos alam mo ba kung sino yung mga madalas hindi bumoboto? Yung mga pagod na, nadismaya o feeling hopeless. Pero sila rin naman yung pinaka naaapektuhan ng maling pamamahala 'di ba? Pamahalaan 'di ba? So, kaya dapat talaga kahit na ano hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Lalo na ngayon kasi marami na ding kabataan yung gustong tumakbo, eh, makikita mo na parang, um, nagbabago na din talaga yung lipunan natin. So parang kung hindi nangyari noon sa panahon 'nyo daw why not 'di ba, bigyan natin ng pagkakataon 'tong mga bagong henerasyon. Since sila din naman yung ano bukas ng kinabuk ano hinaharap 'di ba?
Oo nga, tama, tama. Mm, tama, tama. Hmm, tama, tama.